Mình á thì thấy là ảnh hông có bệnh gì hết, nhưng mà có điều là khi bị ra ngoài thì dễ bị, ờ, ô nhiễm không khí, nó làm cho bị ngứa mũi. Tại vì ảnh khi mà ảnh làm việc ở nước ngoài thì hông có bị, nhiều không khí nó trong lành hơn. Nhưng mà, à, không khí ở Việt Nam á, kiểu như, bị ô nhiễm khói bụi nhiều quá cho nên ảnh cứ hay có cảm giác bị ngứa mũi vào, ừm, một xíu, nhưng mà cũng không tới nỗi nào, cũng không có đến mức mà ảnh hưởng tới đường hô hấp đâu bạn.
Ừm. À, vậy. Ừm, ừm, mình hiểu rồi nè. Vậy, à, cái chuyện khó khăn này nè, thì hổng biết là có bao giờ bạn thử chia sẻ với chồng chưa và lúc đó hai bạn, ờ, sẽ đi đã đi tới các phương án giải quyết như thế nào vậy bạn?